Quels films te reviennent en mémoire, heu, qui te rappellent ton adolescence?
Alors, le 1er film, heu, qui me revient en mémoire, comme ça, heu, ce serait Les trois frères. Heu, je je sais p
Ah? Les trois frères, tu peux m'expliquer?
Je sais je sais pas si tu te rappelles de ce film-là, c'était avec, heu, c'était un film des Inconnus.
Ah, oui, non, je connais les Inconnus, mais non, je ne connais pas le film.
Donc c'est un c'est un film, en fait, où, hem, où c'est 3 frères qui ne se connaissent pas et qui, heu, et qui se rencontrent pour la 1re fois chez le notaire, hem, suite au décès de leur mère.
Oui. OK. Mais b heu, la raison pour laquelle ils ne se connaissaient pas, c'est parce qu'i ils avaient été adoptés et séparés ou? Comment est-ce que, heu, mmh, c'était pour quelle raison?
Non, en fait, parce qu'ils sont de de pères différents et la mère était une artiste et ils ne se sont jamais rencontrés et ils se connaissaient pas, et ils se rencontrent et heu, et ensuite, il y a toute une histoire de des aventures improbables qui arrivent.
Ah, d'accord. Mmh mh. D'accord, et en quoi est-ce que ça te rappelle, heu, ton adolescence?
Beh, c'est, mmh, le film est sorti quand j'avais, r oh, j'avais quel âge? J'étais jeune. J'a j'avais peut-être, heu, 8 ans, 9 ans, 10 ans?
Ah, oui, d'accord, oui, oui. Oui donc c'était pas quelque chose, heu, qui te rappelait une situation dans ta propre famille? C'est ça que je voulais dire plutôt.
Et Non, pas du tout, c'est ju et juste un, heu, c'est un film générationnel, et qui, je pense, qui a m qui a marqué beau heu, toute une génération. C'était un film très, très drôle, et de dans la cour d'école, on se, mmh, on se refaisait toutes les répliques, hem
OK. Mmh mh. Ah, oui, et vous faisiez quoi? Comme des jeux de rôles?
Oui, c'est, heu, c'est ça, en fait. On se on reprenait chacun les rôles du, heu, bah, du film et on et on se et et on reprenait toutes les répliques et qu'est-ce qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça.
Mmh mh. Mmh mh. <laughs> OK. Et hem, heu, ouais, c'est tu avais été le voir où? Au cinéma, ou? Parce qu'à cette époque-là, on est, heu, tu on parle de quelle année, là?
Heu, je pense qu'il a dû sortir moi, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu quand il est sorti à la télé, un peu plus tard. Il a dû sortir à la télé, peut-être, en mille neuf cent quatre‑vingt‑quinze-mille neuf cent quatre‑vingt‑quatorze.
Ah, oui, d'accord, ou oui donc on ne parlait pas encore de streaming ou de ou de choses comme ça?
Non, pas du tout, là, c'était sur TF1, le film du dimanche soir, ou du mardi soir. C'était, hem, un peu ce cérémoniel. C'était
OK. OK. Oui, oui, et donc tu l'as vu est-ce que tu l'as vu plusieurs fois? Parce qu'en général, heu, peut-être que les gens qui aiment un film, le regardent, en boucle?
Oui, beh, je l'ai je l'ai revu plein de fois, heu, quand, heu, j'étais plus jeune. Heu, je ne pouvais pas le revoir, heu, plein de fois, mais par la suite, j'ai revu tel mmh mmh tellement de fois. C'est c'est un c'est un film très très drôle.
Et est-ce que tu l'as aussi enregistré, sur une cassette? <laughs>
Heu, je l'av et bah figure toi que oui, je l'avais enregistré sur une cassette, heu, quand, heu, quand j'avais eu une télévision, heu, quelques années plus tard, c'était une télévision avec un magnétoscope in intégré, et- et j'avais enregistré.
Ah oui, oui. OK. <chuckles> Oui, donc là donc tu pouvais le revoir autant que tu voulais.
C'est ça, c'est ça. Une une fois qu'il était enregistré, c'était, heu, c'était bien pratique.
<chuckles> Et de nos jours, maintenant parce que ça fait un petit moment, est-ce que, de temps en temps, ça t'arrive de le regarder encore?
Heu, je t'avoue que ça fait quelque temps que je l'ai pas vu, heu, ce ce ça doit faire que quelques années. Je pense qu'on je pense qu'on a moins d'habitude de re de regarder la télévision, heu heu, ou les anciens films.
Mmh mh. Et ben, je ne sais pas si tu as une famille, mais heu, c'est est-ce que tu le regarderais avec eux?
Ah ben, bien sûr, c'est un c'est un film à faire découvrir à des enfants, heu heu, ils se se ils y ils y ils se tordraient de rire! Évidemment, évidemment.
<chuckles> <chuckles> Et est-ce que tu en as un autre en tête?
Heu, en film, marquant l'enfance, l'adolescence, moi je pense également à Star Wars. Je sais pas si si tu as déjà vu?
Ah oui, OK. Alors non, je ne l'ai jamais vu, parce que c'est pas vraiment mon genre de film, mais j'en ai entendu parler. Est-ce que tu peux m'expliquer?
Alors, en fait, c'est des films de, c'est des films de science fiction. Ça se passe dans, heu, ils le disent d'abord, de dans l'introduction du film, heu, dans une galaxie très, très lointaine. Il y il y a très longtemps, et mmh, et c'est et c'est c'est et c'est toute u toute une histoire, en fait, qui est tirée. Heu, l'au l'auteur s'est inspiré des, mmh, de la mythologie grecque.
Mmh mh. Oui. Ah oui, d'accord.
Et heu et il y a des héros, il y a des rebondissements. Il y a, heu, des des histoires d'amour, il y a des combats. C'est très mélodramatique au sein d'un, n ben, d'un univers qui est totalement, heu, fantastique.
Oui et tout se passe dans l'espace? Ou bien est-ce qui ou sur des planètes, heu, lointaines?
C'est ça! C'est alors heu, les 2, en fait. Heu, il il y a des scènes dans l'espace. Il y il y a des scènes sur, heu, différentes planètes. Il y a des planètes, c'est, heu, c'est le de désert complet. Heu, la planète de Tatooine, dont, heu, dont les scènes ont été filmées en en Tunisie.
Mmh mh. Oui. Ah! Oui d'accord! OK. Oui parce qu'il leur fallait des paysages désertiques, je présume? Mmh mh. Mmh mh.
Y Et oui et oui, et heu, et c'était lors du premier Star Wars, hem, qui a qui avait été filmé, il me semble, heu, dans la fin des années 70, et heu, et i et d'ailleurs, ils ont pris le nom de la planète, Tatooine, parce que c'était le nom du village, heu, juste à côté de de l'endroit, heu, où il tournait en Tunisie.
Oui. Ah oui, d'accord! Ah, c'est intéressant ça! Oui, c'est même drôl donc je j présume que les villageois de oh avaient dû être contents que leurs noms apparaissent, heu, dans le film?
Oui, c'est Ah, j'en suis sûr, oui. J'en suis sûr. <chuckles> Et
<laughs> Et il y en a eu combien de de de de films Star Wars? Ch b heu est-ce qu'il y en a eu plusieurs?
Alors, le il y a une 1re trilogie.
Mmh mh.
Ou hem, donc heu, 3 premiers films qui qui ont été filmés, fin des années 70, début des années 80, par heu, par George Lucas.
Oui. Mmh mh.
Et il y a eu ensuite une 2e trilogie qui a débuté, il me semble que c'était, heu, début des années 2000. Heu, début des années 2000, milieu des années 2000.
Ah, oui, d'accord. Mmh mh mais alors, c'était les mêmes acteurs ou pas?
Heu, il y a eu quelques acteurs en commun, mais très peu. Heu, il y en a un que, beh, que tu connais, c'est, heu, c'est Harrison Ford.
Ah, oui, j'adore Harrison Ford. <laughs> Oui, et lui, il était déjà là, heu, depuis le début?
Oui. Oui, il était là dans les 1ers et dans les derniers. Il a fait heu, je p il me semble qu'il a dû mourir, heu, dans dans les derniers mais je je ne je ne suis plus sûr du tout de ça.
OK, d'accord. Ah, oui! Oui, je croyais que tu m'avais d je croyais que tu disais qu'il était mort! <laughs> Oui, d'accord. OK, je comprends. Oui.
Non, heu, son personnage était mort. <laughs> Non, lui n'est pas m le enfin, je ne crois pas, hein? Non, il n'est pas mort.
Heu, beh, moui, je ne sais pas. C'est pour ça que je te pose la question! Mais heu, j'espère que non. <chuckles>
Non, je ne crois pas. <chuckles> Mais par contre, il me semble que l'actrice qui jouait le rôle de Leila, il me semble qu'elle est morte. Heu, je
<chuckles> Et tu te souviens de son nom?
elle s'appelait Carrie. Son prénom, c'est Carrie. Son nom de famille, heu, je ne m'en je m'en souviens plus, Carrie Jones, peut-être?
Mmh. J
Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw.
OK. Mmh mh.
Et mmh, et
Oui, parce que maintenant, heu, tous ceux qui étaient donc de la 1re de m la 1re trilogie, je présume que les acteurs doivent être quand même assez âgés, maintenant?
Oui, ils se ils sont, heu ils sont soit morts, soit plus tout jeunes, hein. C'est c'est sûr. Et c'est et c'était un film qui avait marqué, heu, beh, toute une génération, heu, aux États-Unis, quand on, heu quand il était sorti.
Mmh mh. Oui. <laughs> Mmh mh. Mmh mh.
Et moi, ça me
Oui, et donc ça aussi ça aussi, tu le regardais aussi en boucle ou pas?
Heu. Et ben, écoute, non. Je ne je je n'ai pas regardé autant que les comédies, heu, j'ai plus tendance à regarder en boucle, les comédies que les que les, heu, que les films d'action.
D'accord. Mmh mh, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors dans ta dans ton adolescence?
Mmh, je peux penser aussi à un film qui m'a marqué, mais pour autre chose. Heu, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Rasta Rocket?
OK. Heu, non, jamais. <chuckles>
C'est, hem, c'est un film, c'est tiré d'une, hem et c'est c tiré d'une histoire vraie et c'est l'histoire de, mmh, de l'équipe, heu, jamaïcaine de bobsleigh aux Jeux Olympiques.
OK. Ah, OK. Et les heu heu, o oui, parce que, oui, on tu pourrais penser que la Jamaïque, heu, ne pratique pas vraiment ce sport-là.
Donc c'est un pays Eh, oui, il y a pas de neige, il y a pas de bobsleigh, il y a pas c'est, heu c'est c'est un un u c'est un univers qui est totalement différent et pourtant i
<chuckles> Heu oui. Mais comment et comment est-ce qu'ils se sont entraînés? Ils allaient où pour s'entraîner?
Eh, ben, ils se sont entraînés en Jamaïque, en fait. Ils se sont entraînés sur sur su sur des chariots, sur des ch heu, chariots avec des petites roues sur des collines, et heu, et ils pi ils pilotaient ça.
Ah bon? Ah bon? Mais est-ce que tu ne crois pas que de s'entraîner avec des roues sur une colline, ça n ça ne fait pas la même é le même effet que quand tu es sur de la glace ou de la neige?
Ouais. Ah bah, non, bien sûr! <laughs> C'est pas du tout le même effet! Et c'est pour ça qu'ils étaient pas, heu, c'était p je j'ai je crois sou me souvenir que c'étaient pas les meilleurs! Mais ils avaient pris en fait, hem, c'était une équipe de bobsleigh à à 4 et il y avait un pilote, qui pilotait et les 3 autres, heu, bah, c'est heu, c'étaient des athlètes, en fait. C'étaient des c'est des sprinteurs qui couraient le cent mètres, le 200 m, et qui donc étaient très rapide pour pousser le bobsleigh au départ.
<laughs> Ah oui, d'accord. Mmh mh. Oui. Ah oui! D'accord. Ah, ouais, je comprends, mmh mh et heu, d ça se passait où, tu te souviens où ça se passait ces jeux olympiques?
Heu, il me semble que c'était à Calgary, au Canada. En mille neuf-cent quatre-vingt huit.
Ah oui. Mmh mh et est-ce que tu te souviens quelle position ils ont pris?
Alors non, non là je je j'ai j'ai j'ai une bonne mémoire sur certaines choses mais là, heu, j'ai aucune idée, aucune idée.
<laughs> <chuckles> Mais donc dans l'histoire, comment est-ce que ça se passait? Dans le film, je veux dire?
Heu, dans le film en fait, c'est un c'est un entraîneur, heu, un ancien entraîneur de bobsleigh, heu, qui a été suspendu pour des az pour des histoires de corruption
Ah OK!
et qui se retrouve en vacances en Jamaïque et il voit une course de chariot avec, heu, un pilote qui lui paraît bon. Il, heu, voit des courses d'athlétisme avec des, heu, sprinteurs qu'il voit rapides.
Mmh mh. Mmh mh.
Et ça fait tilt dans sa tête, il se dit: «Tiens» «On va il y a moyen de, heu, monter une équipe de bobsleigh», et heu
Oui, c'est un peu étrange quand même, hein? Il est il a une émagi une imagination fertile! <laughs>
et Et oui! <laughs> Mais les mais heu ça a marché parce qu'il i heu il il a fini par les emmener, heu, aux jeux olympiques donc, heu, ça a marché.
Mais, eh donc ils ont eu ils ont été qualifiés? C'est ça qui est assez étonnant.
Oui! Ils se sont qualifiés, ils se sont qualifiés.
Mmh. OK. Et donc le film raconte un peu quoi? C'est est-ce que c'est un film plutôt heu, comique ou bien heu, ou ça ça raconte vraiment les faits?
Oui. Le non, c'est un film comique. C'est c'est un film comique qui heu, joue justement sur le sur le fait que ce l la Jamaïque et les jeux olympiques d'hiver c'est heu, c'est deux univers très, très différents et ça et ça joue sur ça et on rigole du début à la fin.
<laughs> <laughs> Oui, j'imagine. OK, d'accord. Et ça c'était dans quelle vers quelle année?
Heu, alors je ne sais pas en quel il me il me semble qu'il est sorti en 1991, mais moi je l'ai vu un peu après. Je l'ai vu en dans le bus en revenant d'une sortie heu, d'une sortie scolaire.
Donc en fait, est-ce que tu ne crois pas que bon, ils n'ont pas été, heu heu, ça ils ne sont pas devenus des stars aux Jeux Olympiques, mais en fait, ils sont devenus stars, heu, de par le film?
Oui. C'est ça c'est ça. Même si je pense qu'aux Jeux Olympiques ils étaient un petit peu l'attraction, mais pas par leur performance, mais de par leur, heu
<chuckles> <laughs>
leur leur pays, tout simplement.
Beh, oui, de de leur histoire, oui. Mmh mh.
Eh oui eh oui, c'est c'est une histoire qui est assez, heu, assez rocambolesque et assez inattendue.
Et est-ce est-ce que tu sais, heu, si ce que heu, combien de temps ils se sont entraînés?
Aucune idée! Ils ont dû s'entraîner, heu heu, je j'ai, non, aucun souvenir de du temps d'entraînement.
Ils a eh oui et ils n'en parlaient pas dans le film?
Heu, non, ils n'en parlaient pas dans le film et et je vais te dire, la 1re fois que je l'ai vu, j'étais pas, comment dire? Le plus concentré, parce que j je l'ai vu, en fait, en revenant d'une sortie, heu, scolaire d'une classe de neige et, en fait, j'ai, heu, j'étais avec, heu, une une de mes camarades et j'étais amoureuse d'elle et on était tous tous les 2 à côté, au fond du bus.
Ah ouais! <chuckles> Pourquoi? <laughs> D'accord. Mmh mh. Ah! Oui, donc heu, ce que tu veux me dire, c'est que, oui, tu ton attention était dirigée ailleurs <laughs> et bon et ta copine aussi, est-ce qu'elle a vu un petit peu du film ou pas? <laughs>
Eh oui eh oui eh oui donc heu et c Et je t'avoue qu'on n'en a jamais parlé par la suite. <laughs> On n'en a jamais parlé mais c'est aussi pour ça que ce film, c'est quand même, c'est c'est un pas un film particulier mais un petit peu quand même un petit peu quand même.
<laughs> Bah, oui, quand même, si tu étais amoureux, heu, oui, ça ça doit te rappeler des, heu, des très bons souvenirs, hein.
C'est ça c'est ça. Ça rappelle un super souvenir et c'est c'était mon 1er baiser avec elle, heu, devant ce film, au fond de ce bus, en revenant d'une d'une d'une classe de neige.
J'adore! Bah, écoute, merci d'avoir partagé, heu, tous ces souvenirs avec moi. <chuckles>
Eh ben, merci beaucoup merci beaucoup.